Ayan, hello.
Hi. Hi, magandang umaga, kamusta?
Maayos naman po, hello po, magandang umaga din po sa inyo, kayo po, nakapag-kape na po ba kayo?
Hindi pa nga eh, kakagising ko lang tapos, may tiningnan kasi ako dito sa ano ko sa computer ko tapos, ah, yun, naalala ko din may gusto ko sanang may may tanungin din sana ako sayo kasi, um mm, may inaano kasi ako din, may inaaral ako na bagong skill. So oo, tapos, ah, naging hobby hobby din. So ikaw kaya ano yung pinaka-memorable na karanasan mo habang nag-e-enjoy ka sa hobby?
<chuckles> Mm. Mm. Ay, okey po. Oh, okey. Opo.